あ、とりあえず今はもう、あのね、ネットで調べられグーグルできるので、はい、そのエリアでばっとレストラン検索して
うん。 ま、ね。うん、うん。 うん。 うんうん、そゆ時口コミ見ます？
あ、これいい、良さそ あ、ぱ、ちょっと見ますけど
うんうん。
ま、あんまりさすがにひどいと行かないですけど、ま、別に星ね、あの、よ4点何とかでなくても別に気にしあんまりそこは気にしないですね。
<laughs> そう。 うんうん。 ああ、なるほど。
はい、ま、店のね、おま、今はお店の写真とかも見れるじゃないすか大体、はい。
うんうん。 そうなんですよ。ね、確かに。
それで、ま、インテリアとかも一応少しは考慮に入れて
うんうん、あの、写真がこうぼやけてるのとかって結構マイナスポイントんなりません？
え、決めます。はい。 あ、ちょっと怪しいなと思いますね。<laughs>
あ、そう、そう、そう、そう <chuckles> なんか、あの、きなんか、こう、見ますよね。そういう写真と、あと、こう、お店を映した店内の写真がちょっと暗かったらやめとこうかなとか考えません？
ええ。 はい。 はい。 ええええ。 ああ、そうですよね。ええ、思います、ええええええ。
思いますよね。あと、あたし割と見ちゃうのが、あの、その口コミにお値段のお値段の、こう、やつがあるじゃないですか。なんか、こう、あの、ま、アメリカだったら、なぶんそうそう！ドルマークが2つとかそうそう！そう、そう、んたと、どんなにすごく美味しそうな写真でもドルマークが5つだったら外そうとかなんか <laughs>
はい。 はい。 あ、はい。 あ、ドルマーク。ゆみっつよっつ5つとはい、はい、ええ。 はい。 はい。 <laughs> いや、そうですね、私も5つは完全予算オーバーなので、もう選ぶも何ももう、そのよ余地がないっていう。はい。
そう、そう、そう、そ。 もうほんとに、そうそういつつね、ほんとに高いじゃないですか。あれ、1人ひあの、100ドルあっても絶対に足りないじゃないですか。<chuckles>
ええええええ。 5つだと100ドルはむ無理ですね、多分ね、はい。
そう、そう、で写真も絶対に、あの、グラスがもうワインなんですよね。
はい。 <laughs> 確かにそうですね。
そう、で白い、あの、布が、こう、テーブルにかかってるような。あああいうとこって絶対ドレスコードもあるし、ま、無理だと思ってそういうところを私は除外して、で一応
ええ、はい、分かります。 ええええええ。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 はい。

で、雰囲気ってやっぱり、そういうので決まるじゃないですか。
あ、はい、そうですよね。
そう。だから、そういうとこって、あっ、ちょっと、並んででも行ってみようかなって
ええ。
気になるかもしれない。
うーん、あっ、そうですね。私、忘れてましたけど、そのスタッフの方の対応もね、またリピートするかどうかは、重要なポイントですよね、結構。
そう！ポイントですよね。私もそう思います。だから、なんか、こう、あの、すっごい並んで入れなかったっていう時は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
そういうコメントがある時は、ああ、結構いいお店なのかなって思って、うう行ってみたりとか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
はい。
つなんか、ちょっとトライしてみるような。
はいい、分かります。
うん。そうそうそう。
だってもう、うそれでそうですよね、だって普通のお店とかでも、ちょっとこちらがなんか聞いて、すごい気持ちいい対応してい頂けたら、またね、来ようってなりますもんね。それとはい。同じことで。
うーん。 そうそう。うん。自分がリピーターになるじゃないですか、やっぱり。うん。そうするとうーん。
ええええ。 やっぱり、ね、気持ち良く食事したいですもんね。
そうそう。そうすると、自分のレパートリーも増えるじゃないですか、お店の。そう。
はい。 ええええええ、あ、はい、そう、そうですよね。
うん。そうやって、なんかお店を足してって。
ええええええ。
そうそう。で、しょなんていうのかな、そこからじゃあ決めようって最終的に。
ええええ。はい。つ。でもなんか振り返ると <laughs>
うん。 でも うーん。
結構、私、あの、新規開拓してるより、気に入ったお店リピートしてる方が多いかもなって、今ちょっと振り返って思いました。
うんうん。 あ。<gasps> あ、あたしもそうです。なんか、新しいところに挑戦して失敗するのが怖い。
はい。 はい。はい。